Evet, ona ben de karşıyım daha önce söylediğim gibi. Tabii, barınaklardan alınca da bazı avantajları, işte, dediğimiz gibi, hem insani açıdan daha doğru benim için, eee, dezavantajı şey olabilir: Hani, hastalık, eee, vs. kapmış olabilir hepsi bir arada oldukları için. Onu da, hani, evlat edindikten sonra, eee, sahiplendikten sonra, eee, bir veterinere götürüp, işte, kontrolleri yaptıktan sonra bence, eee, gayet mantıklı bir
Tabii, vicdanen. Evet. Hı hı. Keza şöyle bir şey var: Bazı barınaklar var ki gerçekten böyle, eee, nasıl söyleyeyim güvenebileceğin, gözün kapalı ı şey yapabileceğin, hayvan sahiplenebileceğin barınaklar var gerçekten. Onları araştırdığında bu senin için daha şey olabilir, avantaja çevirebilirsin bu durumu. Ki zaten her barınaktan da hayvan sahiplenmek senin dediğin konudan kaynaklı biraz şüpheli bir durum yani. Dediğim gibi benim evde mesela bir sürü hayvanım var. Şimdi ben alelade bir barınaktan gidip başka bir hayvan sahiplendiğimde evdeki hayvanları da riske atıyorum ki kendimi de riske atıyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, doğru.
Aynı zamanda bu hastalıklar bana da bulaşabilir.
Hı hı. Evet, eee, sen, eee, kaç kedim var demiştin?
6.
6, ne güzel. <chuckles> Çok güzel. Onları e g eee, tutmayı mı düşünüyorsun yoksa, eee, vermeyi mi düşünüyorsun?
Anne, baba, 4 yavru. <chuckles> Evet. Ha, büyüdüler artık zaten. Hep anneler Evet, anne, baba yavruladı büyüdüler, hepsi bende artık onları kısırlaştırdım, tamamen bendeler. Başka dedim yeter. <chuckles>
Ha, büyüdüler. He. Evet, eee Hı hı. Peki, eee, onların sağlık ya da bakım masraflarıyla ilgili bir sorunla karşılaştım ya da sen nasıl bir planlama yapıyorsun kendi hayatında bunu? Nasıl beceriyorsun?
Yani, şöyle, gerçi, aylık onlara her zaman bütçe ayırıyorum zaten. Yemek masrafım dışında veteriner masrafı da aynı şekilde ayırıyorum. Benim şöyle bir avantajım var: Benim eniştem veteriner hekim olduğu için genelde Aynen. Diyorum: "Geldi senin yeğenler. <chuckles> Bak, bunlara." <chuckles> Aynen, biraz daha bedavaya geliyor. O yüzden bakım masrafım bakım masrafım plansız bir şekilde ilerliyor çok diye.
Hı hı. Hı. hı hı. A. <laughs> Be bedavaya geliyor. <laughs> E, süper. <laughs> Şanslısın o zaman, çok güzel.
Aynen öyle. Yemek masrafları da onları düzenli olarak dediğim gibi zaten 1 tane obez kedim var, köpeğim ayrı oluyor, hepsi kısır olduğu için özel mama falan... Hepsini özellikle aylık olarak taze olsun diye alıyorum. Yani, eee, evimizin yanında bir veteriner var yakınlarında. Zaten abi, sağ olsun... Eee, ben şeyi kurdum. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, evet. Çok güzel, evet. O, sen <chuckles> çok şanslısın. <chuckles> Sen ağı kurmuşsun çok güzel. Eee, peki
Aynen öyle. E, senin nasıl oluyor peki masraflar falan?